أنا عايزاكِ بقى تحكي لي كده هي إيه الأدوات البسيطة اللي بتسهِّل عليكِ جدًا إنِّك أنتِ بقى تقعدي تشتغلي كده، وتجربي في المطبخ بمزاج؟
بُصِّي، في حاجات كتير أوي باحبَّها في المطبخ إنها تبقى دايمًا موجودة، يعني أنا ما باحبِّش أبدًا إن أنا أستغنى عن غسالة الأطباق، يعني هي دي حاجة دخلت حياتي مؤخرًا بعد جوازي و ما كانِتش عندي في بيت أهلي، فأنا ما كُنتش فاهمة أهميتها أوي، اب يعني حسّيت إن أنا بعد العزومة، يعني ناس كتير عندي موجودة في البيت آه، يعني باحسّ إن الموضوع ما بياخدش معايا 10 دقايق ربع ساعة كده أبقى مخلَّصة المطبخ كلُّه، وابقى دماغي رايقة يعني مش فاضل مثلًا غير حَلَّة والَّا اتنين وخلاص على كده، كل حاجة تانية بقِت بادخَّلها في غسالة الاطباق، فالعزومات بقِت بالنسبة لي أسهل بكتير، أنا فاكرة في بيت والدتي الموضوع كان لأ يعني ممكن ياخد ساعة في المطبخ عشان نخلَّص بعد عزومة يعني، ومُتعب ف أ دي واحدة من الحاجات اللي أنا حاسّة إن أنا ما اقدرش أستغنى عنها، آآ
إمم. إمم. ما تبقيش حاملة همّ. إمم. إمم. إمم. أكيد طبعًا، في حاجات تانية بقى يعني بتستخدميها تكون كده استخدام بسيط مثلًا، يعني اكتشفتِ حاجة مثلًا سهِّلت عليكِ في الطبخ نفسُه مثلًا، والَّا كلَّها أدوات مثلًا في التنضيف والحاجات دي؟
آآ، لأ بُصّي، في حاجات برضه سهِّلت عليَّا الطبخ نفسه يعني، في مثلًا slow cooker آآ، ساعات باحبّ أحُطّ فيها الأكل وانساه بقى، يعني اللي هو هاحُطُّه الصبح و وبيستنى الأكل فيها 3، 4 ساعات، بس أنتِ بتنسي أصلًا إن أنتِ حاطة أكل، هو بيبقى زي كأنِّك مشغَّلة الفُرن كده على درجة حر حرارة قُليلة أوي، والحاجة بتطلع بقى مستويّة بشكل يعني أنتِ مش متخيلّة، الحاجة بتبقى دايبة، أي لحوم بتحطيها فيه، حتى لو أنا عايشة برّه مصر فاللحوم بتاعتهم ما بتبقاش حلوة كده زي اللحوم المصرية وبتبقى ناشفة شوية فباحسّ إن أنا م يعني محتاجة وقت طويل أوي عشان تستوي، فبصراحة الslow cooker واحدة من الحاجات اللي أنا باحبَّها أوي في في المطبخ عندي، باحُط فيها ال اللحمة مثلًا وأحُط كل التوابل اللي أنا عايزة أتبِّلها بيها، وباسيبها بقى وبانسى الأكل خالص، من يعني وقت ما بنجوع بقى بافتح ال الslow cooker وبالاقي الأكل كلَّه خلصان يعني.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم، بتسهِّل جدًا طبعًا، وبتلاقي الأكل زي ما أنتِ بتقولي كده شهي جدًا، طيب في بدايل سريعة برضه بتستخدميها بقى مثلًا لما تكوني مستعجلة بقى، يعني أنتِ دلوقتي slow co cooker بتعمليها وأنتِ أ لمَّا تكوني مش مستعجلة، في حاجات بقى بتنجِز لِك في المطبخ؟
آه. هاقول لِك الair fryer دي مثلًا اختراع برضو بالنسبة لي، آآ جميل أوي، يعني بصراحة إنّه إن أنا باحب أصلًا الحاجات المقلية كتير، كنت باستخد آآ، يعني باقلي كتير في المطبخ عندي بطاطس، آآ fried chicken آمم، حاجات كده يعني أكل كل الناس بتحبه وأنا برضو باحبّه جدًا، بس كنت حاسّة إنّه مأثر شويّة على صحتي، باتعب شويّة بعده لمّا باكل حاجات مقلية كتير، فبعد بصراحة ما جبت ال الair fryer حسّيت برضو إنّها سريعة جدًا، آآ في نفس الوقت الأكل بيطلع منّها صحّي، يعني أنتِ أنا بابقى امم، على طول مِجهزة الفراخ مِتبلة وشيلاها في ال في الفريزر وباطلعها أحطها في الair fryer وخلاص، يعني نص ساعة وبتبقى جاهزة، فباحس إنّها وفرت عليَّ وقت ومجهود إن أنا أقعد جنب ال النار لو حاجة آه، لو حاجة هتتقلي، طبعًا محتاجة إن أنتِ يبقى عينيِك عليها طول الوقت، تتحرق آآ ما تستويش كويّس، فب باحس إن هي برضو بتخليني ما أقضيش وقت في المطبخ كتير وفي نفس الوقت عشان الحاجة بابقى مجهزها من قبلها وشيلاها في الفريزر، فباحس إن هي برضو بتوفر عليَّ وقت طويل. آمم، حاجة كمان برضو يمكن آآ ما كُنتش برضو عارفة أهميتها أوي، ال في جهاز كده بيسن السكاكين، كهربا، آمم باحس إن هو بيخليني إن أنا أقطع أصلًا الحاجة بعد كده بسهولة أوي، يعني حاسّة إن أنا آه حاسّة إن أنا ما كنتش برضو عارفة قيمة أصلًا السكينة الحامية دي غير بعد فترة في المطبخ، آآ كنت عادي، أي سكينة موجودة باستخدمها وخلاص. آه بس لأ، ال السكينة أصلًا اللي مش آآ يعني عاملاها على الجهاز ده باحس إن هي أصلًا هي اللي ممكن تعورني آآ أكتر أو إن هي بتبقى آه، بالضبط لأن أنتِ بتبقي محتاجة ضغط جامد على الحاجة وممكن فعلًا تعرضي نفسِك لخطر أكتر من ال من السكاكين الحامية. فبرضه الجهاز ده بعد أمّا جبته حسّيت بفرق شاسع، لأن أنا كنت الحاجات اللي هي ال اليدوية دي كنت بقى باحتاج جوزي ييجي ويقعد هو اللي يعمل السكينة، دلوقتي لأ الكهربا ده
امم. امم. امم. امم. تَقلي. امم. إمم. بيسهل لِك. شغالة، آه. <chuckles> من الحامية. امم. حلو أوي. إمم. الموضوع بقى أسهل.
آه، أسهل بكتير وبيخليني برضو حابة إن أنا أقطّع الحاجة بعدها، يعني باحس
دلوقتي مش هتستني جوزِك بقى علشان يسن لِك السكاكين، جربتِ بقى اللي بيفتح كمان ال الغطيان بتاعة ال البرطمانات؟
آه، بالضبط. آه، هاقول لِك أنا عندي واحدة صاحبتي <chuckles> من أمريكا فعلًا جابت لي، بس هو مش جهاز، هو عبارة عن آآ زي عارفة ال الكوستر بتاع الكوبايات اللي بيتحط على آآ فوقيه الكوباية، هو زي مَفرش كده، حجم الكوستر وفي آآ آمم بلاستيك هو و وهو الtexture بتاعه الملمس بتاعه كده خشن شويّة، فباحطه على الغطا وبافتح الغطا بكل سهولة بيتفتح، يعني كأنّ هو بالنسبة لي أصلًا اختراع يعني، عايزة عايزة أقول لِك إن هو في ناس كتيرة أو مش فاهمة ده إيه اللي عندي في المطبخ ده هو حاجة كده مَفرش صغيّر أوي وعليه ورود فما حدش فاهم ده إيه، بس أنا بالنسبة لي ده أكتر اختراع باحبّه في المطبخ أصلًا يعني.
<laughs> آه. امم. تمام. <laughs> آمم، اللي هو بتقولي لجوزِك، بص بقى أنا بقيت السككين وبافتح البطرمنات، يعني افتكر كده دلوقتي أنا ما بقتش أطلب مِنَك المساعدة في المطبخ.
آه، بافتح <giggles> <chuckles> أيوه بقيت عادي، مش محتاجة مُساعدات وindependent جدًا، <chuckles> أيوه. <giggles>
أ بس بقينا أقويا، جدًا، جدًا. <laughs> طب، أنتِ شايفة إن في بدايل رخيصة كده ممكن تستخدميها وبرضو بِتسَهِّل عليكِ الدنيا رغم إن هي ممكن تكون حاجات بسيطة زي اللي أنتِ قُلتي، المَفرش اللي بيفتح؟ هل في حاجات كده والّا الحاجات التانية البسيطة ال الرخيصة التّمن ما بتبقاش مُجدية أوي في النفع بتاعها؟
لأ هاقول لِك في حاجات برضه رخيصة و وبتنفَع وبتخلّي الموضوع أسرع بكتير، يعني في قطّاعة كده جبتها آمم هي اسمها ماندرين تقريبًا، اللي هي آآ بتقطّع البطاطس على شكْل شيبسي كده، أو ممكن تستخدميها كمان للخضار، هيّ أنا باخاف منها شويّة لإن هيّ يعني ممكن آمم تعوَّر بسرعة، آه بس هيّ اللي أنا جبتها برضه ليها حاجة كده ز بتحطّيها في الخضار، بتمسِك كإنه مَمْسك كده للخضار، آمم بتدخُل في البطاطس نفسها وبعدين تقطّعي بيها، أو في برضه ناس بتستخدِم زي glove كده جوانتي معاها، فبت بتبقى يعني أَأْمن شويّة، آمم دي برضه سريعة جدًا ورخيصة جدًا، آآ جبتها أفتكِر برضه في أول جوازي، وباحب أوي أعمل فيها البطاطس والخضار ما بياخدوش وقت خالص معايا، وباحس إن أنا قطّعت بشكْل أسرع وكمان، الميزة فيها كمان إنها بتطلّع كل حاجة شبه بعض، فتحسّي إن الحاجة برضه طالعة شكلها كده جميل، مهما إحنا بقى حاولنا نضبُط شكْل الحاجة وإحنا بنقطّع ما بنعرفش نضبُطها بالضبط، تبقى نفْس السُّمك ونفْس الشكل كده. امم.
امم. حلو. امم. بتعور الضوافر أو الصُباع. امم. حلو أوي. امم. جميل، آه. إمم. حلو أوي، بس أنتِ كده شكلِك من الواضح يعني، أنتِ أصلًا بتحبّي المطبخ والطّبخ يعني حتى بتهتمي بتفاصيل صغيرة، زي مثلًا يبقى الشكل كلُّه جميل فيه منظَر جمالي في الأكل، آآ بتحبّي الأكل يبقى مِستوي كويّس وطعمُه حلو، فأنتِ شكلِك كده يعني عندِك شغف في المطبخ، احكي لي بقى عن شغفِك في الطبخ نفْسه.
بُصّي، أنا باحِبّ المطبخ جدًا فعلًا، باحسّ إنه ده وقت باقضّيه كده لوحدي وافصل فيه، وباحسّ إنه لمَّا باعمل الأكلة حلوة وبتعجب الناس ال يعني بياكلوها، باحسّ إنه أنا مبسوطة، باحسّ إن أنا عملت حاجة تبسط الناس اللي حواليّا، فبالذات آآ، أسرتي الصغيرة، وبرضه أهلي يعني اخواتي ووالدي والدتي لمَّا كنت باعمل أكلة كلهم يحبّوها، افتكر إن أنا أول أكلة عملتها يمكن تبان غريب أوي إن أنا بدأت بأكل زي كده، بس عملت صينية عملت صينية سالمون بالبطاطس، فيعني آه. <laughs>
إمم. إيه بقى، أول أكلة؟ أها، جديدة دي بقى. احكي لي يعني، يعني إزاي جالِك الجُرأة إن أول طبخة تعمليها صينية سالمون، مع إن السالمون معروف إن هو صعب وعايز معاملة حسّاسة جدًا، علشان يطلع يعني عارفة اللي هو السهل المُمتنع زي ما بيقولوا، آآ، سهل جدًا، بس مُمتنع في نفس الوقت، لأن هو عايز حد يعرف يتعامل معاه بطريقة professional عشان ما يتهريش ما ي فإزاي بدأتِ الجُرأة إنك تعملي أول أكلة صينية سالمون بالبطاطس؟
آه، ده حقيقي. بالضبط، إمم. هو غالبًا حظ مبتدئين جدًا، يعني أنا عايزة <laughs> أقول لِك إن أنا لو فكَّرت إن أنا أعملها دلوقتي تاني مش هاطلّعها بالجمال اللي طلّعته بيها وأنا فاكرة إن كل الناس اتبسطت أوي اليوم ده، الموضوع كان من سنين يعني مش فاكرة الوصفة بالضبط كانت عاملة إزاي، أنا م ما أعتقدش إن أنا عملتها من قريّب خالص، بس فعلًا الأكل كان طعمُه حلو جدًا، وأنا أصلًا ما كانش عندي أي خبرة في المطبخ خالص، يعني أنا ماما كانت هي دايمًا اللي بتدخل لوحدها المطبخ م معظم الوقت وأنا كنت بقى ثانوية عامّة ساعتها، فالموضوع ما كانش في بالي أوي يعني.
<laughs> ياه! إمم. كنتِ صغيرة كمان يعني، ما مش كبيرة ولا متجوّزة بقى ومسؤولة، يعني تجرُبة تقي يعني جات لِك طب جات لك الفكرة منين؟ الأكلة دي بالذات.
بُصّي، هي ماما كانت جايبة السالمون وكانت ساعتها تقريبًا سهرت في الشغل أو كان عندها حاجة، فقالت لي يعني "أنا مش هاعرف آجي وف في وقت الغدا، فيعني شوفي أنتِ بقى أي أكل سريع اعمليه، آآ، ل لاخواتك" وبعدين هي بقى هتيجي وقت امَّا تيجي، فأنا ما كُنتش عارفة هتيجي إمتى، وما كُنتش عارفة أنا هاعمل إيه في المطبخ. فدَخَلت بقى لقيت إن هي أصلًا كانت آآ، يعني جايبة ال السمَك ده وكانت بتفُكُّه بس، آآ، فقُلت بقى أد أدوّر على طريقة أعمل بيها الحاجة اللي موجودة عندنا الوقت ده، ففعلًا حظ كان مبتدئين جدًا، يعني عايزة أقُول لِك إن أنا أصلًا مش أكّيلة سمَك أوي، ف باحبّه آه، بس يعني كل فترة آآ، باكله، وبعدين السمَك برضه مش حاجة الناس بتبدأ بيها خالص إنها تطبخ يعني، سمَك ده <laughs>
امم. همم. آه، صراحة يعني كانت تشجُّع يعني قوي، بس يعني اتحطيتِ زي ما نقول ف آآ، في الأمر الواقع شوية، وده خلّاكِ تبدعِي وتطلَّعي أحسن ما عندِك، من
بالضبط. هو ادّاني جُرأة كمان، يعني لأنه هم بعد لمَّا حبّوا الأكلة، خلّاني أتجرّأ إن أنا أجرّب حاجات تانية وأعمل أكل أكتر، وبرضه آمم، يعني أحاول إن أنا بقى أتعلِّم من ماما شوية. بصراحة ما اتعلِّمتش كفاية، يعني بعد جوازي حسّيت إن أنا ما اتعلِّمتش كفاية من ماما، لأن أنا كنت باعتمِد هي يعني هي اللي كانت واخدة الدور ده على طول في البيت، و وكانت بتحبُّه فما كُنتش مهتمّة أوي إن أنا أتعلِّمُه، بعد جوازي اكتشفت إن أنا ما اتعلِّمتش كفاية، فابتديت بقى أتعلِّم مع نفسي.
آه. امم. طب بعد جوازِك بقى بتتّصلي بماما تقولي لها مثلًا، قولي لي الوصفة دي بتتعمل إزاي، والّا أنا عايزة أعمل أكلة اقترحي عليِّا، والّا بقى بتقعدي تدوّري مع نفسِك كده في اليوتيوب؟
بُصي في أكلات كده أنا كنت باحبها أوي من ماما، و وفاكرة أوي إن هيّ طعمها كان مُميز، مختلف تمامًا عن أ أي حد تاني دُقت عنده الأكلة دي، فد الأكلات دي تحديدًا، باتّصل بماما آآ يعني بالذات أول كام مرّة، آه أول كام مرّة عملت فيها الأكلات دي في البيت عندي، اتّصلت بماما، "ماما هو الأكلة دي كانت بتتعمل إزاي؟" فهيّ حبيبتي بتحاول بقى تشرح لي كل التفاصيل، آآ ب يعني خطوة، خطوة كده، وبعدين بعد أمّا أخلّص الأكل وناكُل، تتّصل تسأل هاه إيه الأخبار حضرتِك عملتِ إيه؟ <laughs>
امم. تطلبي المساعدة. <laughs> <chuckles> طمّنيني. <giggles> لازم، مشيتِ على نصايحي، والّا بوظتِ الأكلة بتاعتي؟
لأ. آه، بالضبط، بالضبط.
أنتِ في أكلة معينة بتربُطك بمامتِك أكتر؟ يعني بتحسّي إن دي أكلة ماما، مسمّياها مثلًا أكلة ماما؟
آآ، بُصّي، آه محشي ورق العنب يعني أكلة ماما جدًا، جدًا، آآ، كل ما باروح لها زيارة هي برضه عارفة إن أنا باحب الأكلة دي منها أوي، فعلى طول بتبقى كمان عاملاها أول يوم أنا موجودة فيه، هي بتحب تعمل آآ، الحلة بتاعة المحشي وبتبقى مسوّية لحمة تحتها وبعدين بتعملُه بالليمون ودبس الرمان، فيعني الtouch برضه ده آه بيبقى مختلف، آه، آه، باحبُّه جدًا منها وباحبّ طعم ال الحاجة فيه واللحمة كمان بتدّي آآ، نكهة مختلفة جدًا للمحشي، والاتنين بصراحة بيبقوا تحفة يعني.
إمم. <laughs> إمم. حلو. بيبقى مُمتِع. مِزِز كده ولذيذ، إمم. إمم. إمم، فدي أكلة ماما بقى اللي أنتِ بتحاولي تتعلِّميها، ودايمًا إيه، أول ما بتع ما بتيجي بتعمليها زي ماما؟
صراحة صراحة أنا ما بت ما بت يعني ما حاولتش إن أنا أتعلِّمها لإن أصلًا ورق العنب مش منتشرّ في البلد اللي أنا فيها، فيعني وبعدين آه، وبعدين أكلة صعبة يعني، يبقى أكلة صعبة وبيقضّوا وقت كتير أوي يعملوها ف <laughs> ما فيش وقت، ما فيش وقت ولا طاقة إن أنا أقعد كذا ساعة أحضّر في أكل، وبعدين ياكلوه في نُصّ ساعة، صعب.
<laughs> إمم. بتستني امَّا تاكليها من ماما. <laughs> ما عندكيش طاقة؟ ن تخلّصوه في ثانية، يعني أنا أقعد أحشي كل ده وفي الآخر آآ، بالصوابع صوباعين، 3 في بُقُّكم، كده الطبق خِلِص، ما ينفعش كده يا جماعة. <giggles>
آه، أحسّ إن هي تسالي <laughs> يعني، وبعدين وبعدين لسه جعانين، فلأ.
اللي هو أنتم بتهزروا! مش عامله لكم أكل النهارده. أنا بجد اتبسطت جدًا معاكِ.
<laughs> بس يعني أنا باستمتع بالأكلة، بس لمَّا حد يبقى عاملها، مش أنا. <laughs>
لأ، بجد، أنتِ شكلك شاطرة أصلًا، وال ويعني بجد الكلام معاكِ مُمتع جدًا، واتبسطت جدًا بالكلام معاكِ، بجد مُتشكِّرة أوي.
أنا كمان اتبسطت جدًا، شكرًا جدًا ليكِ.
شكرًا.